Alors, quel est ton souvenir préféré à l'école? Si tu en as?
Ah bien sûr, oui, oui, bien sûr. Heu, c'est plutôt des anecdotes ou des, heu, des souvenirs très très courts qui, heu, sont par rapport à, heu, une certaine année ou alors, hem, vraiment, heu, peut-être juste un cours en fait, où un prof qui m'a qui m'a qui m'a surpris ou j'ai j'ai beaucoup aimé, tu vois? Heu, j'ai quand même la chance d alors, j'en ai eu b, j'en ai eu pas mal en vrai, pour le coup donc c'était plutôt sympa, heu, mais il y en a un qui était vraiment, heu, qui sortait du lot, c'était un prof de français, je m'en souviens. J'étais en cinquième. Heu, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était vachement cool et heu, en vrai tu sais? Moi je p c'est pas que je m'en fous un peu du <sniffs> comment on appelle ça? C c'est pas que je m'en fiche un petit peu, du, hem, du français, mais heu, je suis je suis pas très bon en français, heu, mais en fait, c'est ce prof, en fait, il avait vraiment eu
Oui, oui. Ouais, ouais. C'était un prof de quoi? D'accord. Ah oui, le les les collèges, OK ouais. Mmh mh. C'était pas ta matière préférée, en fait, c'était juste, heu, voilà, tu devais être là et puis voilà quoi.
Mmh, non, ça va. En fait, j'aimais pas vr spécialement parce que, bah, en fait, heu, on faisait beaucoup de conjugaison, beaucoup de grammaire et tout et moi j'aimais bien un peu les histoires. J'aimais bien apprendre des trucs comme ça par rapport à à un fait concret, tu vois? Et lui du coup, heu, il aimait beaucoup nous faire partager des nouvelles, des petits livres et tout, mais vraiment des trucs supers simples, tu vois? Vraiment des trucs pas compliqués du tout, heu, et il avait une aura, il était vraiment juste trop gentil en fait, heu, heu, à parler beaucoup de lui, enfin, il nous racontait des trucs et tout. C'était vraiment un un un mec cool, heu
Ouais, ouais, ouais, ouais je me rappelle, ouais. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. C'était plus un conteur, qu'un professeur en fait. Il était là et puis il a il il ra ouais mais il racontait des histoires en fait, il était plus, heu, c c'était pas le cours en fait, hein.
Ah non c'était un prof. En vrai, ça reste un Ouais. Alors oui, il y a il y avait une partie, heu, bah, il y avait quand même du cours, hein, faut ça reste quand même un f un un prof, mais je veux dire dans il avait une bonne pédagogie en fait. Vraiment et même ça veut dire, que vu qu'il était sympa enfin vraiment personne ne le ne l'aimait pas, vraiment c'était un tu ne peux pas ne pas l'aimer en fait il est, heu, il prend du temps, heu, pour toi, heu. <sniffs> Heu, franchement même des fois, il était un peu naïf mais bon, heu, je je j'ai l'impression qu'il le faisait exprès, parce qu'il savait que ça lui permettait d'être tranquille, mais des moments où par exemple, il y en a un, bah, il s'est pris en train de tricher, il lui a dit: «Bah écoute, heu», au lieu du le coller directement, il a dit: «Pourquoi est-ce que tu as triché?» Il fait: «Bah, ouais en fait, heu, ces derniers temps c'est compliqué parce que, heu, je je reviens très très tard de chez moi parce que blablabla». Compréhensif et il disait: «Bah, écoute, si tu en as tu as envie d'en parler, on peut en parler, heu, après, hem, après le cours, ou alors, heu, je prends rendez-vous avec tes parents», heu ah ouais, mais vraiment compréhensif de fou. Il n'aurait pas l pu, heu, ouais clairement et même si l'autre avait complètement mytho, hein. On va pas on vas pas se on va pas se, heu, le cacher. Bah, c'est quand même extrêmement honorable d'avoir ce genre de, hem, de réflexion, tu vois?
Mmh mh. Ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais, hein, ouais. Mmh mh. Ah ah. Ouais, très sympa le prof, hein, ouais, ouais. <laughs> Ouais, ouais, so
C'est pour ça que je te dis, je pense qu'il le savait en fait. Il sa comme il y a plein de profs, ils te disent qu'ils ont oublié l'interro. Ils oublient pas l'interro, c'est juste que ça leur convient de pas la faire. <laughs>
Oui voilà, voilà et eux aussi, ils font leur petit, heu, leur petit monde, ils ont leur façon de faire et heu, ce qui ce qui se comprend, hein, c'est bien.
Bah, ouais, c'est ça, parce que toi ton ton contrôle, il va te prendre, heu, allez, il va te prendre 30-40 minutes voire 1 heure, bah eux, c'est, heu, c'est plus, hein. <laughs> S'ils ont, heu, s'ils ont des centaines d'élèves, ça va être compliqué, donc évidemment, que s'ils peuvent, heu, faire en sorte de pas avoir des copies à corriger pour le lendemain. Ah oui, heu, clairement, tu vois? Il y a un moment s ils veulent leur week-end, tu vois? Heu
C'est c'est du temps, heu, ouais, c'est du temps de corriger, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais mais ton histoire, en fait, ça me rappelle, heu, un petit peu un prof que j'ai eu aussi. Heu, alors, je moi j'aimais pas trop l'école. Hem, j'aimais juste en fait, aller pour, heu, rencontrer mes copains. Ouais, ouais, c'était surtout ça mais heu, je me rappelle, en fait, j'avais fait un bac, heu, à l'époque, c'est un bac F3, donc électro-technique, donc plus dans sciences, technologies et cetera et heu, lui, c'était un prof de philo, donc la philo était obligatoire.
Ouais. OK. Les copains, ouais bien sûr, évidemment. OK. OK Ouh là là! Oh oh.
On en avait, heu, d 1 heure par sem 2 heures, 2 heures par semaine et ce monsieur ce professeur en fait, a changé ma vie, je pense, tu vois? Parce que j'avais pas, heu, bah, ouais j'avais pas idée, qu'on pouvait avoir un autre regard sur la vie en en réfléchissant d'une autre façon, tu vois? Donc heu
OK. Ah ouais, à ce point-là? Ah donc tu avais un bon prof de philo parce que les profs de philo, heu, malheureusement c'est tout ou rien hein, des fois ils sont tellement perchés, heu
Ouais. Ben lui, il l'était, hein, parce que de tu vois? Le on voyait bien, heu, cheveux longs et cetera. Il était adossé au m enfin s le mec très relax, mais heu, je pense qu'il avait une, heu, certaine enfin, même certainement u une intelligence, heu, bah, par rapport à ce sujet-là et il savait nous le communiquer, tu vois? Et on était absorbé par son cours. C'était, heu, c'était incroyable quoi c'est, heu, on on comme comme tout, heu, comme tout, heu, lycéen en fait, on est arrivé le 1er jour: «Ouais pourquoi l'herbe est verte? Ouais pourquoi le ciel est bleu?» Enfin, tu vois? Des questions un peu, heu, heu, de de de de de bas niveau, quoi tu vois? Heu, pour des mecs, heu
C'est quelque chose, hein. Ouais. Ouais. Ils ont pas la philosophie du coup. Ouais mais qui c'est qui qui qui est même pas philosophique en fait, c'est
Oui oui, oui oui mais bon, c'est tu vois? C'était, heu, on avait pas idée de ce qu'était la philosophie et justement lui nous a amenés à à nous a amenés, heu, l ce sujet de philosophie. Il nous a expliqué, il nous a montré en fait, heu ouais ouais, ouais, ouais et c'était, heu, j'adorais en fait, même si j'étais pas bon. J'ai quand même adoré écouter ce professeur et c'était, heu
Sûr. <sniffs> Ouais il t'a apporté sa sa sagesse en fait, en somme. Et tu tu remarqueras, hein, mais généralement dans ce genre de prof, heu, tu es rarement bon dans la matière.
<laughs> Ah c'était assez assez délicat je j
C'est l'être en fait qui fait que <chuckles>
j'avais pas les les connaissances, heu, littéraires et heu, et les connaissances philosophiques, non plus, mais bon, on a quand même appris, tu vois? À regarder les choses différemment justement et heu, je pense ça, c'est quelque chose de typiquement français aussi, hein, d'avoir des cours de de philo.
Alors je sais pas, si c'est toujours le cas aujourd'hui si, heu, ouais?
Oh oui clairement. Oui oui on a encore des cours de je crois, bah, maintenant avec la réforme des bacs, heu, je sais plus, puisque moi, je suis j'ai eu mon bac heu, 2 ans avant la réforme donc heu, aucune idée. Heu, je crois pas qu'il y ait de tronc commun, faut que je faudrait que je me me documente, mais je crois qu'il est pas trop commun. C'est pour ça que, genre il y a des gens qui n'ont pas eu de maths, ça je trouve ça terrible en vrai, ouais, ouais, ouaus je crois.
D'accord. Ah ouais? Ah, ils ont changé, tout a changé, donc tu choisis ce que tu veux, c'est ça? Waouh, j'étais pas au courant, waouh.
Ouais. Exactement donc heu, j'avais, hem j'avais un ami qui qui avait 2 ans de moins que moi, du coup qui avait fait ça et il m'avait dit qu'il avait pris, heu, heu, politique, heu, li beh, nim pas n'importe quoi, je suis désolé mais <laughs> c'est c'est compliqué quoi, dans le sens où, hem en fait, il y a des trucs en contrôle continu, mais par exemple, heu, bah, il y a plus trop, heu
Oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Français, tu es obligé de faire du français quand même, c'est, heu
heu Mouais, ouais il y a langue vivante, ouais. OK, mais il y a plus de spécialité, par exemple. J'ai l'impression et c'est que du contrôle continu, 1re partie et tu as p waouh. Bah tu n'as pas de d'épreuve finale en maths, j'ai l'impression.
D'accord. Ah ouais carrément.
Tu as, s spécialité 1, spécialité 2, grand oral, philosophie, français oral, français écrit et je crois qu'il y a aussi, hem oh je suis perdu, j'ai l'impression que j'ai 80 ans c'est terrible. Heu, <laughs> ça passe tellement vite. Ah ouais, mais clairement mais parce que j'ai j j'ai personne qui donc ça me c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je veux dire du coup, vu que j'ai personne dans mon entourage qui a ce genre de truc, heu, mais je crois qu'il y avait, hem, cours de de culture générale ou un truc comme ça et les ouais, les les gens ne sont pas obligés de prendre maths et j'ai trouvé ça, hem, assez effarant en fait, donc vraiment, heu
<laughs> B bienvenue dans mon monde! Bienvenue dans mon monde p et <laughs> Voilà. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, ouais parce qu'il faut, hein ce ah je comprends mieux maintenant, tu sais? En fait, il y a des il y a des tests internationaux en fait, par rapport au niveau scolaire de pays en pays tout et l la France est en train de de tomber, heu, de très haut en fait et heu, elle finit, je crois, heu, avant-dernière au niveau de l'OCDE enfin, de des des des chiffres terribles et les pays, heu, comme Japon, Chine, Corée. Eux, ils sont au t ils sont au top mais c'est tellem c'est presque de la maltraitance en fait, chez eux, tu vois? C'est tellement s difficile. C'est l'inverse, en fait.
Et j'ai eu Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ça me choque pas, hein. Ouais, bah oui, forcément, heu, je crois que même je crois que même dormir en cours, c'est dé c'est déjà, heu, signe de je crois que c'est plutôt bien vu, non? De prendre, heu, cours, heu pas pas quand tu es en cours je crois, mais quand tu es au travail de dormir à ton lieu de travail. C'est-à-dire que tu te tu te donnes tellement que tu es tu es prêt à dormir, heu donc c'est terrible, hein. <laughs>
Ouais, ouais. I i ils ont ils ont des endroits pour ça et tout enfin c'est, heu, c'est c'est une autre planète, hein, c'est, heu <blows air> je crois même j'ai j'ai vu aussi dans les écoles alors parce que les élèves sont, heu, sont fatigués, enfin, très fatigués parce qu'ils travaillent et ils ont des devoirs et heu, beaucoup beaucoup de devoirs et donc ils se couchent tard. Enfin bref, ils sont fatigués et donc il y a des tables au fond, ce sont des tables pour être debout parce que quand tu vois que tu piques de sommeil tu te mets dans les tables du fond, tu es debout et donc là tu as moins de tu vas tu vas moins t'endormir en fait, enfin tu vois le le truc hein?
Ah ouais, ouais c'est Ouais. OK OK. Oui, oui j'avais vu ça, oui, oui.
Donc, heu, et donc heu, j j'avais vu que dernièrement, que la France justement c'était un un, bah, j'avais trouvé ça bizarre parce que moi le souvenir que j'ai de l'éducation en France c'est que c'était quand même assez, heu, c'était correct, en fait tu vois?
Ouais, ouais, bah, après on parlait, heu, il y a un moment il y avait un truc que j'avais vu, heu, si tu s tu veux, je crois que c'est gratuit, hein. Heu, tu peux essayer de trouver des annales de, hem, d'épreuves pardon de mathématiques mais pas pour le bac pour les, hem
Bah. Pour le brevet qu'il y avait à l'époque, heu, nos parents?
Mmh, ouais, c'était un brevet d'aptitude mais c'était, heu, tu sais? C'est vraiment le truc que tu devais avoir si tu voulais, heu, être être autre chose que fermier en fait, techniquement. C'est vraiment, heu
D'accord ouais, heu, c'était pas le BEPC, je crois que c'est ça ou, heu, je sais plus, mais je vois je vois tout à fait. Certificat d'études! Voilà, c'était ça.
Hem Ouais, un certificat d'études je crois et du coup tu vois? Les exercices qu'ils avaient.
Ouais, ouais, ouais. <chuckles> Ouais, ouais. Je sais, j'ai j'ai j'ai déjà vu ça en fait, certificat d'études, c'était vraiment, heu, q c'est un peu comme si nous, en fin de cinquième ou quatrième c'était à peu près à cet âge-là, je crois.
Heu OK, d'accord. <laughs> Ah ouais ouais, mais c'est ça hein. C'est, heu, je c'est c'est je ah mais ouais, mais co et connaissance de quelqu'un qui était en qui à à peu près, mmh, 35-40 ans ou je crois, qu'il commençait déjà à faire les les nombres, hem, heu, comment ça s'appelle, heu, ils appellent ça nombres imaginaires, mais nous non, c'est nombres complexes et les nombres complexes, heu, avant le lycée quoi.
C'était du niveau seconde quoi. D'accord. Hein?
Attends mais de quoi? Heu, pardon? <laughs>
Ouais c'est c c'est, ouais, le le le niveau scolaire a il en fait, c'est bizarre parce qu'avec le temps, on devrait savoir, heu, justement avoir une pé une meilleure pédagogie, une meilleure façon de d'apprendre, tu vois? On on pense qu'on va aller vers le haut. Tu vois? Et en fait, c'est l'inverse. Hein? C d
Ouais, mais il y a des coupes budgétaires, c'est vraiment <laughs> ouais, bah, oui forcément, bah, il y a beaucoup moins de en fait, il y a il y a tellement moins de trucs qui sont investis, il y a tellement plus de complications la des det des profs que, en fait ça se ressent dans l'éducation et, c'est ça, c'est le couac. C'est il y a des gens, ils disent: «Ouais parce que, heu, nos petits ils sont feignants, heu, ils veulent rien faire». Beh, écoute, coco, toi, à l'époque, heu, heu, enfin tu travaillais, même des fois, tu avais pas envie de travailler et tu devais quand même travailler, quoi donc, heu, déjà pose-toi la question. Heu, des c'est ton gosse, en fait, et et et de 2 en fait, c'est pas au g au p ah parce que là aussi j'ai l'impression que c'est un truc qui a émergé vraiment de par rapport à ma génération je crois, heu, les parents, ils croient que, vraiment, les profs sont là pour faire l'éducation et la pédagogie en même temps. C'est-à-dire que ah bah bien sûr, c'est s
Je sais pas, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ah ouais, ouais. Moi je suis contre ça en fait, ouais, ouais, je je suis pas d'accord du tout. Moi en fait, j'ai renversé le sit le l'idée. L'idée c'est je suis le responsable de mon fils, de l'éducation de mon fils, et l'école est un complém un complément, voilà, je le vois comme ça, en fait. Du moins, pour la primaire, parce que j'ai au moins le niveau primaire, <chuckles> j'ai au moins le niveau primaire qui me reste dans dans ma tête. Tu vois? Mais, heu, ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'abord moi qui éduque mon fils, heu, façon de se tenir, de parler, de oui, oui déjà, ouais, ouais, ouais, ouais c'est de la 1re chose mais, hem
Ouais. Ouais, bien sûr. Bah évidemment, bah évidemment. <laughs> Ne serait-ce que de faire ses devoirs avec lui en fait, parce que tu verras que <chuckles>
mais c'est vrai que, un un autre souvenir que j'ai de l'école en fait, moi, c'est, heu, c'est mon fils qui me rappelle ça parce que lui, il veut y aller juste pour ses copains. Et moi c'était ça aussi, j j'adorais
Ouais. Heu, c'est bien en vrai, c c'est plutôt cool, hein.
j'adorais, heu, je me rappelle au lycée, heu, j'étais allé dans un lycée, heu, où, toute ma ville, en fait, allait dans un lycée A et moi je suis allé dans le lycée B, qui est très, très loin de de chez moi, donc, heu, je connaissais personne, et heu, j'ai fait connaissance le 1er jour, en fait, de, bah, 2 potes, en fait, hein, c'est devenu des potes et en on est resté amis, en fait, on a fait seconde, première, terminale, ensemble. Et on partait en vacances ensemble, enfin, tu vois? On était vraiment, heu, heu, devenus des des des amis, heu, assez incroyables, quoi, on se quittait pas, on s'appelait tout le temps, enfin c'était, heu, et ça c'était dès le 1er jour en fait, et heu, c'est un souvenir que j'ai de de l'école, c'était, heu, bah, les mes 2 amis là. Et 1 fois qu'on est chacun par a pris sa route, à l'université, on a chacun fait des choses un peu différentes, on s'est plus jamais reparlés. Donc ça, c'est assez incroyable.
Ouais. OK. OK! Trop bien! Ouais. Ah, ça me et tu l'as mal pris? Et tu m'as v heu, tu l'as mal vécu?
Mais ce Non mais je j'étais en train de penser à ça, à me dire: «Tiens, c'est bizarre qu'on avait une intensité amicale, heu, extraordinaire pendant 3 ans». Tu vois? Ça a été, heu, ça a été assez, heu, assez fou, quoi, ça a été, heu, en on était tout le temps, on se racontait tout enfin, tu vois, comme, heu, comme avec des amis, heu, proches que tu as. Et et puis le fait que, ben, il y en a un qui est parti à Lorient, l'autre qui est parti à Angers, heu, l'autre qui est parti à sur Saint-Malo et en fait, ça fait que b tout d'un coup on a plus, heu, on a plus gardé contact. Mmh, mais après j'ai vu que dans la vie de tous les jours, ça arrivait aussi parce que j'ai beaucoup voyagé donc c'est arrivé assez régulièrement de faire de de très bons amis et qu'en fait le le chemin se sépare en fait, voilà. Heu.
Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, bah, après c'est la vie, seulement c'est
Donc c'était un ouais ouais, mais ce souvenir de de de ces 3 années passées avec eux, en fait, c'était, heu, vraiment génial quoi, c'est, heu
Ouais, tu m'étonnes.
C'était le pourquoi j'allais à l'école presque, tu vois? C'était, heu
Ah mais clairement, hein, c'est c'est clairement ça en vrai hein, heu, c'est plutôt même une très bonne manière de voir l'école, hein.
Ouais. Ouais, ouais.
Heu, du coup là ouais, waouh. OK d'accord, genre, en fait, je viens de voir mon document ah en fait, c'est terrible. En fait, ils ont fait en sorte que les maths deviennent une option, en fait, que tu peux prendre ou ne pas prendre, qui fait qu'en fait tu vas en fait tu as une sorte de petit truc qui s'appelle l'enseignement scientifique mais du coup, tu fais autant des maths que de la physique et de la chimie.
Ah oui? D'accord.
Et après, à ce qu'il parait, pour les bacs technologiques, il resterait des maths. OK, donc j'ai fait un bac techno donc ça me va. Heu bah, j'espère <chuckles> ouais mais après, bah, il y a plus de bac, tu vois? Il y a plus de bac S, en fait, il y a plus rien. C'est des bacs qui, en fait, c'est un bac, heu c'est ça voilà et et du coup j'ai regardé et ouais tu as les spécialités et du coup, c'est c'est horrible parce que ça veut dire que les gens qui ne seront pas bons, beh ils vont arrêter de chercher, en fait, pour les maths et je peux te dire que, heu, pour avoir été, heu, quelqu'un d'extrêmement mauvais en maths à tel point qu'au bac, je crois que j'ai eu 3 en maths, tu vois? Heu, bah, c'est c'est pas bon, en fait, parce que ça veut dire que du coup les gens qui ont la possibilité de ne pas le prendre, bah, en fait, ils pourront pas progresser et les gens qui kiffent les maths pourront progresser dedans, donc ça va encore plus creuser la chose, tu vois? Et ça va ça va être terrible parce que quand tu es petit, c'est la manière moi et pour ça je regrette des trucs, heu, par rapport aux enseignements, tu vois? Aux aux études, en général, mais bon en même temps, j'avais pas les cartes en mains, que que j'ai maintenant pour, heu, pour, heu, pour y réfléchir. Heu, bah, en fait, c'est fou parce que, ouais du coup tu as, bah, tu vas pas, heu, tu peux, tu tu vas juste
Ah ah. Les scientifiques, ouais, je suppose. Ils ont pas enlevé les maths du bac S? <chuckles> Ah ils ont changé OK, OK. Ah ouais? Ah d'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait! Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Oui, l'é l'éducation c'est un grand sujet hein, que, heu, et est-ce que par exemple toi si si tu prends ton exemple, tu étais pas bon en maths, est-ce que tu penses que si tu avais arrêté les maths avant
Ah ouais, ouais, bien sûr.
tu aurais eu, ça ça t'amenait du stress quand même quand tu étais, heu, adolescent, tu vois? Les mathématiques et cetera, tu vois?
Ouais, bien sûr, mais en fait, si si on m'avait amené les maths parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui considèrent les maths en fait, tu tu retiens juste ces trucs par cœur, heu, et tu le recraches au concours et c'est bon tu es bon en maths. En vrai les maths, c'est en fait, c'est les maths, c'est un bac à sable, hein.
Ah moi j'aimais bien, j'étais bon en maths. J'avais cette chance, heu, cette chance d'être très bon en maths sans rien faire, en fait, donc heu,
Ah bah tant mieux. Bah tant mieux, mais ça c'est parce que tu ton ton cerveau est directement pré-configuré à à comprendre ce que les maths, en fait, c'est vraiment des outils et c'est des jeux. C'est c'est, tu prends tes connaissances et tu les appliques à des problèmes, hem et le problème, c'est qu'on a toujours pas compris que, heu, quand on t'apprend les maths c'est pas pour te faire cracher des formules, en fait, c'est pour aiguiser ton esprit, heu, d'analyse, ta réflexion, ta logique, ton esprit critique de tout, en fait. Gérer des problématiques? Ah bah tu ouais et tu t'en souviens plus?
Ouais. C'est ça! Ouais. Oui, oui, oui. Ah, tu te rappelles après un devoir de 2 heures, ton cerveau il avait chauffé, en fait, tu vois? C'était <chuckles> tu ressortais, heu, <blows air> et heu
De nombre d'examens que j'ai que j'ai révisés comme un taré et dès que j'ai fini, j'ai tout oublié et c'est contre-productif, heu, à souhait tu vois? C'est terrible!
Han, han, han. Ouais, c'est vrai, hein.